はい。
ね、こう神社とかお寺さんがこう飾られたりとかして、音がなんかピロピロピロって聞こえたりとか、すごい好きですね。好きですか？
ああ、あ、好き好きですよ。あの今、情景が目に浮かぶようでした。
あ、浮かぶようでした。<laughs>
はい。あのね、ちょっと暗くなってきたりとかしたら、すごく雰囲気あったりしますしね。普通に提灯とか下がってるだけでも、なんかわあの楽しいワクワクする感じとかもあったり、ええ、浴衣で夕方とかなったらこうなんかいい雰囲気だなみたいな。
ああ、そうですね。 ず うーん。 ありますよね。 確かに、夕方のお祭りが1番好きかもしれないですね。
ああ、日が暮れていく感じのねえ。
あれ、いいですよね。そうですそうですそうです。その感じの雰囲気がいっちばん好きかもしれないですね。
ああ、いいですね。1番似合うのかもしれないですね、お祭りっていうねえ。
いいですよね。でああ、それは、そうかもしれないですね。1番なんか、メインな時間でもありますよね。
うんうん。